Có chứ, mình cảm thấy cái việc mà mình có thể giúp được cho mọi người, có được những cái địa chỉ mua đồ uy tín nè, mua đồ đẹp nè thì mình cũng luôn sẵn sàng chia sẻ. Mình mặc đồ bất cứ cái gì, hay là mang cái gì trên người mà ai hỏi mình cũng đều vui vẻ chia sẻ hết á. Tại vì mình nghĩ cái việc mà, ờ, mình giúp cho người ta mặc đẹp lên á, thì nó cũng là một cái mà làm cho mình thấy vui, để giúp khi mà giúp đỡ người khác. Ừm.
Ừm. Ừm. Ừm. Ờ, giúp đỡ người ta cảm thấy là nhẹ nhõm trong lòng, cũng như là cái việc giúp người khác thì bạn cảm thấy, ờ, cũng vui hơn rất là nhiều ha. Ngoài ra ấy, thì cái việc, ờ, đôi khi mọi người hiện nay ấy có một cái, a, gọi là, cái suy nghĩ như này, là đi ra đường mà gặp người khác cũng mặc một cái bộ đồ y hệt mình, gọi là, như kiểu là, đụng hàng ấy. Ừ, tự nhiên cảm giác khó chịu hẳn ra, thì theo bạn nhá, cái thái độ đó n nó có nên không? Và đôi khi ấy, ừ, nó là một cái, gọi là, phản ứng tiêu cực không? Trong khi hồi xưa ấy mọi người rất là thoải mái về cái việc là, à, mặc đồ giống nhau thì không có sao đâu, có thể là một cái xu hướng quần áo nào đó, nhưng mà hiện nay, thì, à, trên mạng xã hội người ta sẽ có những cái, gọi là, ờ, đụng hàng thì tôi là tôi phải mặc đẹp hơn bà, à, tôi phải thay đổi, tôi phải có cái gì đó điểm nhấn hơn bà. Đấy, nó cứ sân si nhau như vậy, nó có ảnh hưởng nhiều từ mạng xã hội như vậy ấy, bạn có thấy như vậy không?
Ừm, đúng rồi. Chính xác. Ừm. Ờ. À, đụng hàng, đúng hông? Ừm. Ờ. Ừm hưm, ừm, đúng rồi đó. Ừm. <laughs> Đúng rồi đó bạn, mình cũng đã gặp một cái trường hợp là mình đi đến một cái điểm du lịch, và ở đó có 5 bạn mặc đồ giống nhau. Thì cái bộ đồ đó thực ra mình cũng thấy ở trên mạng xã hội khá là nhiều, tức là thời gi gian đó nó có một cái xu hướng là, ừm, đồ Lolita, đồ kiểu cosplay á bạn, ờ, kiểu giống như là, theo bên hướng hơi hướng Nhật Bản á. Xong rồi mình đến cái cửa cửa tiệm cà phê đó là cũng có cái phong cách, kiểu, hơi Nhật, ừm, hơi Nhật Bản thì mấy bạn ấy mặc đồ đó đến, thì lúc mà mình đến đó mình uống cà phê với bạn mình thì mình rất là ngạc nhiên, tại vì có 5 bạn mặc giống y hệt nhau luôn. Ờ, đúng rồi, 5 bộ, 5 cái váy y chang nhau. Thì
Ừm. À. Ừm. À. À, đúng rồi, đáng yêu lắm ha, mặc theo trend đấy. Ồ. Uầy, y hệt nhau luôn? Ồ, thế các bạn ấy có liếc qua liếc lại nhau không ta?

Có nha. À, mình thì phong cách của mình, như mình cũng chia sẻ đó, mình là phong cách nhẹ nhàng và tối giản, nên là nếu mà mình có phối thì mình cũng phối giày nhẹ nhàng thôi. Mình cũng hông có mang giày mà đính hạt, đính đá hay là, à, ờ, kiểu, nó nó màu sắc nó nó lòe loẹt, hoặc là làm bằng da báo, da beo thì mình thường là có, ưm, diện những cái s kiểu đó lắm bạn. Mình chỉ mang những cái đôi giày nhẹ nhàng trơn thôi. Ờ, túi xách thì mình cũng chọn những cái màu sắc nhã nhặn luôn. Rồi nếu mà trang sức thì chắc mình đeo một cái đồng hồ với một cái khuyên tai thôi là đủ rồi, một bộ khuyên tai là đủ cũng hông có đeo
Ừm. Ờ. Ừm. Ôi, như thế thì hơi diêm dúa ha. Ừm. Ừm. À, rất là đơn giản ha. Ờ, tuy rằng đơn giản như vậy thì nó cũng đem lại cho bạn cái sự tự tin, bởi vì là, ờ, khi mặc nó hoặc là khi đeo những cái đó thì bạn là chính bạn, đúng không? Vậy thì có bao giờ nhá, ờ, bạn nghĩ rằng là, à, bản thân sẽ thử thay đổi hoặc là thử cá tính hơn một chút, gọi là, ờ, bước ra khỏi cái vùng an toàn xem nó có thể cũng mang cho bạn một cái cảm giác rất là riêng, rất là thú vị ấy. Bạn có muốn thử không?
Đúng rồi đó. Ờ. Mình thì, ờ, ừm, khi mà mình đi làm và trang cái cái kiểu phong cách thường ngày của mình sẽ là đơn giản, nhẹ nhàng, thanh lịch. Nhưng mà cũng có lúc nha, mình đi cà phê với bạn, mình đi chụp ảnh á, thì mình rất là thích một cái phong cách đó là phong cách Y2K, đó là phong cách năm hai ngàn á bạn ừm, phong cách thập niên 2000 á. Thì mình rất là thích phong cách đó tại vì nó vừa cá tính, nó vừa nổi bật mà nó có cái cái sự ngầu á, mình hông biết trả sao nó hơi ngầu ngầu á.
Ừm. À! Ồ, cá tính hơn ha. Ừ. Ồ! Ừm, có vẻ nó khác nhiều so với cái lúc mà bạn đi làm ha, công nhận luôn. Những cái váy hoặc là những cái chiếc quần, à, nó hơi ngắn ngắn một chút này, nó tôn lên cái chân dài và đường eo các thứ, đúng không? Cảm giác đó là một cái phong cách nó cá tính cũng là rất là quyến rũ, nó khác nhiều so với cái cái cái, gọi là, cái phong cách mà bạn đi làm đó, thì bạn có cảm thấy là, ờ, đôi khi giống như kiểu là, ờ, đi làm là một con người mà đi chơi là một con người khác nhau hay không?
<chuckles> Ờ, đúng rồi đó, chính xác luôn. Ừm. Ừm, đúng rồi. Ờ, cũng có thể nói là như vậy nha. Tại vì mình không thể nào mặc những cái trang phục đó đi làm được, mình bắt buộc phải mặc nó ở những cái dịp khác. Còn trang phục đi làm thì mình nghĩ là nó dễ hơn, tại vì trang phục đi làm của mình nó thanh lịch, nó kín đáo nên mình mặc được hầu hết tất cả các sự kiện. Nhưng mà riêng cái trang phục đó, cái trang phục Y2K đó thì mình chỉ mặc được một số cái dịp phù hợp, nên là, à, đúng là cũng có thể như bạn nói là hai hai cái người khác đúng rồi, mình đi du lịch mình cũng có thể diện cái phong cách Y2K á bạn. Như bạn chia sẻ như bạn có hỏi mình á, tức là áo thì là áo baby tea, áo croptop rất là ngắn, rất là bé, xinh xinh giống như áo em bé vậy đó, rồi, à, những cái quần như ôi, o, túi hộp rộng thùng thình, thì sẽ mặc với những cái áo nhỏ nhỏ xinh xinh như vậy đúng rồi. Đó, thì mình ừm.
Ừm. À, dễ lựa hơn ha? Ờ, đúng rồi, đi chơi các thứ thôi. Ồ. Ừm. Đúng rồi. Ờ. Ừm. Đôi bốt này rất là cá tính nữa. Uầy, công nhận nha.